Also, es gibt paar 'n Methoden, um sich da abzudecken, die ich jetzt persönlich gegangen bin. Nummer 1 ist es, ähm, gut mit deinem Arbeitgeber auseinanderzugehen, dass du die Chance hast, zurückzukommen. So, das ist Punkt 1. Das heißt, ich hätte die Chance jederzeit, wenn ich in Deutschland wenn ich wenn ich wieder umziehe, könnte ich jederzeit wieder da anfangen, weil ich einfach gut mit meinem Chef war. Wir waren gut mit dein Mitarbeitern. Das heißt, wenn er fragen würde, soll der wie Genau, super Verhältnis. Wenn er fragen würde: „Soll der wiederkommen?“ Alle würden sagen: „Ja.“ <clears throat> Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, bevor du kündigst, hast du schon was Neues unterschrieben. Und damit meine ich nicht, du hast was Neues, wo dir jemand gesagt hast: „Ja, du kannst arbeiten“, sondern du hast diesen Arbeitsvertrag unterschrieben. Schriftlich, genau. So, wenn du das hast, dann kann eigentlich wenig schiefgehen. Es kann nur sein, dass man sagt: „Okay, hey, das war's nicht. Ich war 'ne schöne Erfahrung.“ Genau, es ist 'n neuer Job, da kann alles passieren, ne? Kann gut werden, kann schlecht werden, kann wirklich, also Genau, das weiß nur der liebe Gott. Ne, ähm, ne, das hat das hat aber im im zum Glück bei mir gut geklappt. Klar ist es immer noch so, dass ich den alten Job vermisse. Es hat Spaß gemacht, durch die Kollegen, durch das gute Geld natürlich. Wenn du wenn du das deutsche Gehalt in Deutschland gewohnt bist, dann ist es natürlich so in anderen Ländern, wenn du jetzt nicht nach äh, in die USA ziehst oder so, wenn du jetzt in, weiß nicht, also Portugal, Spanien oder so, da sind die Gehälter ja geringer, fallen geringer aus.
Okay. Super Verhältnis. Okay, ja. Mhm. Ja. Schriftlich. In der Tasche. Ja. Ja, ist 'n neuer Job. Mhm. Keiner weiß, was genau ist. Ja. <giggles> Ja. Ja. Sehr gering, ja, im Vergleich zu Deutschland.
Äh, ja das stimmt wohl. Da ist das da dann natürlich wieder so 'n Ding, hm, ja, musst gucken, klappt das? Dann noch mit neuem Land. Du weißt gar nicht, wie die Kosten da sind, zum Leben und so. Hm.
Ja, das weiß man erst, wenn man drinsteckt. Äh, es gibt ja auch viele Sachen, wovon man erst mal gar nichts weiß, so gut man sich auch informiert.
Genau, Krankenversicherung. Ja, eben, klar weiß man dann, Krankenversicherung musst du selber machen, dies, das und jenes, aber wenn du da wirklich mal die 1. Rechnung bekommst, ist dann wieder anders, ne?
Das denke ich auch. Ja, genau. Ja, und war das für dich dann besonders schwierig, ähm, sich dich so umzustellen mit, äh, neuer Bürokratie, neuem Lebensstil?
So Hm.